Hı hı, anladım. Peki, iii, şu anda, ımm, senin yaşadığın ailenle, o sofrayı düşündüğünde, geriye dönüp baktığında çok özlediğin, eee, şanslı olduğunu düşündüğün ve şu an için, eee, kendi çocuğunda bu eksiklik olmasın diye yapmaya devam ettiğin ve edeceğin birkaç şey olursa, eee, ne diyebiliriz, neleri sayabiliriz?
Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, o ka o kahvaltıları mutlaka devam ettiririm diye düşünüyorum. Eee, yine, işte, hani, çocuk olduğu için belki, eee, şu anda, hani, ııı, çok büyük değil, büyüdüğünde anlamı olmayabilir ama yine ona bir bayramlık alabilirim ve, ııı, harçlık, ııı, çikolata Yani, ben yine, eee, aynı şeyleri ona yapmaya çalışırım, o şekilde, eee, düşünüyorum. <giggles>
Hı hı. Hı hı. Evet. Peki, fotoğraflar vs. var mı, onunla paylaştığın? "İşte, bakın bayramlar bu kadar büyük, bu kadar şaşaalı, günlerdi."
Tabii, tabii. Kesinlikle var. Eee, hatta şey, hani, eee, renkli fotoğraf ama daha renkleri soluk. <chuckles> Fotoğrafları şimdiki gibi değil ve şeyler de <chuckles> aynen öyle, eee, iş onları çıkartıyoruz. Tabii, şimdiki gibi öyle bilgisayarda falan değil. O ııı, çıkartıp gösterdiğim zaman, işte, bir kere, hani, bazı hâllerimize falan gülüyor, "Ay, böyle mi giyiniyordunuz," ondan sonra ya da "Böyle miydi?" diye, hani, o değişim onu güldürüyor. Ama bazı şeyler de hoşuna gidiyor. Yani, mesela, atıyorum, orada elimde bir o oyuncakla varsa
Hımm. Nostaljik. <chuckles> Evet. Değil mi? Anladım. Çok teşekkür